Oo madami alam mo ba, um, ako kasi more on, um, Asian countries lang napuntahan ko pero, alam mo? Um
Ayun.
sabihin natin sa Singapore yan. Alam mo, yung kultura nila dun, habang naglalakbay ako grabe, nagbigay talaga ng ibang pag-unawa sakin, alam mo kasi nasanay tayo sa Pilipinas na hindi masyadong ma-disiplina yung mga ta
Uy. Mm. Ano ba yun? Anong-ano? Oh. Oo.
So alam mo yun?
Talaga naman. <laughs>
Di ba nasanay ako sa Pilipinas pero sa sa Singapore pagka-punta ako ng Singapore, grabe, napaka-disiplina ng mga tao, even, ah, yung partner ko talaga sinisita ako na alam mo yun, wag kang tumawid kapag naka greenlight eh kaso ang problema, hindi na hindi naman nag greenlight nag red na, pero may dumadaan may paparating pa sabi ko "Red na ha" Sabi ko yung mga ganun pero alam mo ba? Kung anong bansa, ang may makiki I mean kung saan bansa ka makakakita ng tumatawid kahit green light?
Mm. Oh. <laughs> Oo, pag hindi pa ano, oo. <chuckles> Oo. Mm. Oo.
Pilipinas.
Pilipinas? Totoo naman, di ba? Sila pa sila pa galit, eh, no? <laughs>
<laughs> Pero alam mo yun nagbigay ng bagong pag <laughs> Alam mo may ma ah, natutunan ko yun sa kanila at nagbigay yun ng bagong pananaw at pag-unawa na, hindi ko natutunan, hindi mo mababasa sa libro or hindi mo mababasa kung saan-saan na talagang pahalagahan pahalagahan mo ang batas. Kasi, ang batas, magsisimula yan sa sarili mo, hanggang sa mahawa yung ibang tao ganun ang nangyari sa kanila. So nagbigay nagkaroon na ko ng bagong pag-unawa sakin na talagang, bigla talagang, um, sundin ang batas. Para sundin din ng iba.
Ayun. Oo. Ayan. Oo. Tama. Oo.

Magandang umaga, kaibigan.
Magandang umaga, kamusta?
Kamusta? Eto mabuti, salamat. Ikaw, kamusta ka?
Ayun, ayos naman. Buhay pa. <chuckles>
<chuckles> Ayos. Eto, um, alam mo neto lang, eh, medyo alam mo yo'n, ang daming iniisip. Busy talaga kasi
Mm.
sobrang busy kasi may paparating akong alam mo yo'n <clicks tongue> gala, eh. May paparating akong gala, eh. Sobra alam mo yung pag-iisip ko sa mga bagay-bagay na alam mo yung medyo nabi-busy yung utak ko kaya netong mga nakaraan, busy. Ikaw ba?
Ano ba 'yan? Oh, uy, exciting naman. Parang ano.
Bis busy rin ba life? Pero mm. Ah, okey. Pero ako yun nga nabanggit ko 'no, busy sa paglalakbay kasi alam mo sobrang nakaka-excite gumala, eh, lalo kung hilig mo talagang gumala, tama ba?
Busy din, oo, sa ibang mga bagay. Ayun, talaga naman. Oo, sa'n ba gala natin?
Alaw alam mo ba ano 'to, ah, out of the country, eh, so talagang, talagang pinaghandaan na, una sa budget, tapos alam mo yung nag alam mo yung nag um, nag-extend ka ng mga oras sa trabaho para alam mo yo'n, para hindi naman overtime kasi wala namang bayad ang overtime. Alam mo yo'n talagang masasabi ko na talagang binuhos ko muna yung yung yung oras ko sa trabaho kasi meron akong paparating na gala.
Mm, saya naman. Lubos-lubos, oo. Oo, overtime. <chuckles> Oh. Hmm.